Aham, planta natural mesmo, é. Era super é super diferente, né, poucas pessoas sabem o que é isso, e ela achou esse curso lá em São Paulo, e começou a fazer, e super se interessou, e depois ela fazia os arranjos em casa.
Ai, deve ficar lindo. Que bacana. E ela fazia algum desses materiais, dessas obras que ela fazia, ela fazia pra vender também ou era mais, assim, pra ocupar o tempo? Ai.
É. Nada. Nunca vendeu, eu acho, nada, assim, era simplesmente pra ocupar o tempo mesmo, todas as peças de mosaico, arranjos. Ela costurava também, então ela fazia algumas peças de tecido, eh, ela chegou a pintar um pouco, mas não foi uma pra uma área que ela acabou se dedicando muito.
Bacana. Uhum.
Ela escrevia, ela escrevia poesias lindíssimas. <laughs>
Ai, olha aí, a veia artística que depois veio pra neta, que gostoso, que gostoso. E você, assim, nesses momentos, além, ali, da de você estar sentada do lado dela, tem alguma outra recordação, v vocês ouviam também alguma música ela ou, de repente, um cheiro, ela co devia cozinhar também, pela essa parte ah.
Sim. É. É e Ai, cozinhava, cozinhava super bem, mas tem uma uma artista, assim, que eu lembro muito com ela, que é a da Rita Lee.
Ai, olha lá.
É, ela gostava e a gente conseguiu ir num show da Rita Lee no parque Ibirapuera.
Maravilhosa. Ah, foi com ela? Você e ela.
Eu fui com ela. Sim, sim.
Olha só, isso você já era uma pouco mais velha. Ah, era pequena?
E eu era muito pequenininha. Era pequena, eu devia ter uns 6, por aí. <laughs>
Ah meu Deus, já vendo a Rita Lee com a vó, que delícia. Que d
É, é. E foi um show super gostoso, assim, bem família mesmo, que era mais de dia, não era de noite. Então, foi eu lembro de estar sentada na graminha, assim, e a e uma experiência incrível, né, porque é uma artista também, que foi super importante para o Brasil. É.
Sim. Sim, maravilhosa. É, é. E aí já vem também, assim, um um, pronto, que você acaba tendo conhecimento musical diferenciado, né, pela tua vó, né.
Aham. <laughs> Com certeza, nunca foi muito de música de criança lá em casa.
É, olha lá, olha lá. Ai, que delícia isso, eu vi. Então foi o, eh, o vaso, né, que você lembra, assim, e o e o golfinho, né, que você comentou que tem até hoje aí. Nossa, muito gostoso escutar essas tuas histórias da da infância, bem marcante mesmo, obrigada por compartilhar comigo.
É. Aham. Exatamente, ficaram marcados. Uhum. Ai, foi um prazer contar um pouquinho sobre a minha vó e esse lugar marcante na minha vida. Muito obrigada.